ครับ ของเครื่องดื่มนะครับผม ก็จะมีเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์เลย ส นะครับ ของที่วัดประยูรด้วยนะครับ ก็จะเป็นน้ำสมุนไพรลูกยอ
ค่ะ อา ค่ะ ลูกยอ เคยได้ยิน รสชาติมันเป็นยังไงคะ?
ก็อันนี้ คือเขาไปเอาลูกยอนะครับไปดองกับน้ำผึ้งทั้งหมดนะครับ ทั้งหมด เก้าสิบ วันนะครับ แล้วค่อยเอาออกมา คั้น นะครับ เอาตัวน้ำนะครับผม แล้วก็มีเครื่องปรุงอะไรต่าง ๆ อะครับ รสชาติก็จะออกหวาน ๆ หอม ๆ นะครับ ผม
อืม อืม ค่ะ อ้อ อืม อืม อ๋อ อืม ค่ะ ค่ะ อืม
ครับ กินง่ายด้วยนะครับผม
ฟังแล้วอยากลองทาน อยากลองดื่มเลยอะค่ะคุณบ้าน เออ
อือฮึ ใช่ครับผม แล้วก็ยังมีในส่วนของ ห่างของกินต่าง ๆ เยอะแยะ เต็มไปหมดเลยครับผม
ของ อ๋อ ค่ะ ของหมวกก็มีเหมือนกันค่ะคุณบ้าน อยาก จะแนะนำ เพราะว่าอย่างที่บอกอะ ของหมวกอะจะใกล้ทะเล อาหารที่หมวก ที่ ที่หมวกแบบคุ้นชิน แล้วก็คุ้นเคยก็จะเป็นแบบอาหารทะเลสด ๆ เลยอะค่ะ แล้วก็จะมี อีก เมนู หนึ่ง ที่อยาก จะ แนะนำ คุณ บ้านเลย มันเรียกว่าแจงลอน คุณบ้านเคยได้ยินไหม?
ครับผม ครับ ครับผม ครับ ครับผม ครับ อืม อืม ครับผม